Online arkadaşlıklar gerçek bağa dönüşür mü ya da nasıl dönüşür? Bununla ilgili bir deneyimin var mı?
<smacks lips> Iıı, aslına bakarsan, böyle, internetten tanışmanın ilk dönemlerinde bunu duymuş olsaydım "Bu nasıl soru ya? Ne saçmalıyorsun?" falan derdim. Ama bugün ya, çünkü o zamanlar, hani, yabancı kavramı vardı. Ama bugün internet arkadaşlıklarına online arkadaşlıklara şöyle bakıyorum. <smacks lips> Sanki, ımm, <smacks lips> e, seninle aynı, ııı, şeyden ilgilenen, keyif alan kişilerle farklı bir ortamda yan yana gelmiş gibi.
<chuckles> Neden? Hı hı. Hımm.
Hı hı. Yabancı gibi bakmıyorum.
Ya buna y A ııı, anladım. Ya, belki de bu, ııı, artık ya bit ııı, a ilk ımm, hani, çocukluğundaki, ııı, arkadaşlıklarda ya, ya, kaç yaşındasın onu bilemiyorum ama, ııı, d mesela s s küçükkenki kurduğun arkadaşlıklarda, ııı, aaa, böyle, ııı, hep çevrim içi internet arkadaşlıkları da var mıydı yoksa bu sonradan bu hayatına giren bir, ııı, arkadaşlık türü mü oldu?
Evet. <chuckles> Evet, evet. Ha Ya, aslında, ııı, küçükken kurduğum arkadaşlıklarda hep şeydim ııı, okuldan dershaneden arkadaşımın arkadaşı o, bu, şu, öyle, arkadaşlıklarımı ediniyordum, ııı, ya da küçük bir ilçedeydim zaten. Ne kadar çevrim içi arkadaşlık kurarsan kur dışarıdan da görüşme, yani, birinin bir tanıdığısın anladın mı? Yabancı değilsin. Eee, ama ben, eee, İstanbul'a taşındıktan sonra mesela çevrim arkadaş çevrim içi arkadaşlıklar kurmaya başladım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Peki, aaa, gerçekten, böyle, aaa, senin için çok önemli, aaa, böyle, gerçek bir bağa dönüştürdüğün arkadaşlıklar edindin mi internette tanıştığın insanlardan?
Öyle, yani. Evet, mesela bir kere Ekşi Sözlük etkinliğine katılmıştım, yazar etkinliğine. Eee, orada, eee, oradaki bir çocukla mesela sonradan sevgili olmuştuk. Eee, 2 yıl kadar bir ilişkimiz sürmüştü.
A! A! Hı hı.
Ve ben, eee, hâlâ da çok saygı duyarım. Kendisi tarafından da hâlâ saygı duyulduğumu hissettiğim birisidir. Yani, evet orada gerçek bir bağa dönüş dönüşmüştü ve bunun gibi birçok anım var. Ya, hepsiyle de sevgili değildim tabii. <chuckles>
Burada peki, aaa, platformun, aaa, bir ö özelliği var mı? Ya, çünkü Ekş Ekşi Sözlük'ten bahsettin. Ya, ekşi sözlük, aaa, hani, kendi içinde, böyle, organik, ya, o oluşan, böyle, çok çok özel bir topluluk, aaa, diye biliyorum Ekşi Sözlük'ü ve Ekşi Sözlük'teki, aaa, insanlar gerçekten, aaa, birbirlerine sosyal hayatta da yardımcı oluyorlar. Aaa, aynı zamanda, böyle, özel günler düzenleyip, aaa, oradaki, aaa, yazarların birbirlerine, böyle, bir aaa, bir aslında, aaa, kapalı bir, aaa, organizasyon gibi, hani, birbirine artık na nasıl diyeyim, Masonlar gibi demeyeceğim ama, aaa, böyle, orada derin bağlar oluşturabiliyorlar gerçekten. Yani, s senin için, aaa, böyle, diğer mesela Facebook'ta, aaa, Instagram'da kurduğun arkadaşlıklarla Ekşi Sözlük'te kurduğun arkadaşlıklar arasında bir farklılık var mıydı? Yoksa genel olarak internetteki arkadaşıkla arkadaşlıklar ve, aaa, internette olmayan normal yaşamda tanıştığın arkadaşlıklar olarak mı bunu ayırıyorsun?
Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Ya, aslına bakarsan, emm, mesela Ekşi Sözlük ve Facebook arasında bir ayır ayrım yapmam, aşağı yukarı benzerdir derim. Çünkü, eee, birinde kişinin, eee, belki okuduğu okulu, annesinin, babasının bile profilini görüyorsun. Diğer yerde de kişinin bilinçaltını görmüş oluyorsun aslında çıplak yerler. Eee, orda ayırt etmem ama, böyle, eee, tanışma uygulamalarından yapılan arkadaşlıklar çünkü oradan sadece sevgili değil arkadaşlıklar da yapılabiliyor artık. Onlar da, "Bir dur!" derim, yani, çünkü geçmişi olmayan bir profil. Yani, kimsin sen? Güven güven duymadığım ilişkiler olmuş olur.
Hı hı. Evet. Hıı, ya, bir de, eee, çok haklısın. Ekşi Sözlük'te, eee, bir insanın hayata, eee, karşı tı bakış açısını çocu böyle, aaa, ya belki de normal 2-3 saat sohbet ettin, yüz yüze sohbet ettiğin, eee, bir, eee, konuşmadan, bir sohbetten daha ötesinde, eee, çıkarımlar yapabiliyorsun bir insan hakkında. Çünkü bir ge bütün, ya, bir profilin gerçekten, eee, kime ait olduğunu biliyorsan onun, böyle, yıllar içerisinde, aaa, nasıl dü bir insana dönüştüğünü, aaa, nasıl bir dünyaya bakış açısı olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsun. Ab e b çünkü, ya, bu bir yazılı olduğu için, aaa, hani, bunu anlayabiliyorsun ama mesela, aaa, diyelim ki Facebook'ta, Instagram'da, ya, çok kolaylıkla, aaa, çı gerçekler çarptırabiliyor diye düşünüyorum. Yani, hani, kendini olduğundan farklı bi biri gibi göstermek çok kolaymış gibi geliyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu muydu ya da, eee, seni Ekşi Sözlük'ten, diğer platformlardan ayıran tarafı?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Ya, aslında mesela Instagram ve Facebook'a baktığımda da ben yine güven duyabilirim. Çünkü arkadaş listesini görüyorsun. Aşağı yukarı, hani, bana arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim ya da, işte, paylaşımlarından aşağı yukarı fikir sahibi olabiliyorsun. Benim demek istediğim aslında dating uygulamaları olarak adlandırılan tanışma uygulamaları. Ben oralara güvenmem demek istiyorum.
Evet. Hımm. Anladım. Yani, buralarda kolaylıkla, aaa, g gerçeklerin saptırılabileceğini, aaa, ve olduğundan farklı Ya, böyle bir kötü anın da var mı? Aaa, yani, dating uygulamalarını t aaa, tanışma uygulamalarını kullanarak, böyle, buluştuğun, yeni biriyle tanıştığın veya sevgili olduğun bir anın da var mı?
Evet. Yok. <chuckles> Hı hı. Ya, aslında, eee, dating a uy uygulamalarıyla tanıştığım, buluştuğum kötü bir anım yok ama mesela yeni bir ülkeye geldiğimde, eee, insanlar tanışmaya çok kapalıydı ve ben bütün arkadaşlık ilişkilerimi hatta sevgilimi de oradan edinmiş oldum. Çünkü, eee, ne yapacağım? Bir yerden başlamam lazım ve spor salonunda, okulda yerli insanlar yabancılarla görüşmüyor. Tanışmaya açık kişileri bulmam lazımdı ve mecbur, eee, böyle tanışma uygulamalarını kullandım. Aaa, öyle bir deneyimim oldu ama kötü bir deneyimim olmadı.
Hımm. Evet. Anladım. Ya, peki, mesela önceden bu tanışma uygulamaları ya da, aaa, buna ne deriz? Flört uygulamaları da, aaa, diyebiliriz. Aaa, bu flört uygulamaları yokken ya, insanların bir şekilde birbiriyle flört edebilmesi için, hani, sosyal ortamlarda bir çaba sarf etmesi, hani, aaa, hani, bu tı tı hani, şu an, böyle, bir insanların, ımm, olanağı olduğu için, ya, baktığında, ya, bu insanları sence sosyal ortamlarda birbiriyle flört etmekten ya da duygusal bağ kurmaktan alıkoyduğunu düşünüyor musun? Ya da bu bir engel mi oluyor yoksa insanların olanaklarını mı artırdığını düşünüyorsun?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında bakarsan burada bakış açım karışık. Ben de tam bilmiyorum böyle çok fazla eğer, ııı, noktaları var. Mesela, ııı, eğer kişiler, ııı, mesela ben yeni gelmiştim ve birileriyle tanışmaya çok uğraştım. 3-4 hafta sadece bir tane yerel arkadaş yapmaya çalıştım ama olmadı. Barda yapmaya çalıştım, ki orada insanlar çok konuşkandır olmadı, okulda denedim olmadı, parkta denedim olmadı. E, mecbur ben, ııı, böyle tanışma uygulamalarına kalmış oldum. Aaa, ya, benim için işimi kolaylaştırdı ama gereken eforu da harcamıştım cidden. Yani, Türkiye'de o eforu harcasaydım herhâlde insanlar beni aileleriyle tanıştırırdı. Iıı, işte, evlerine götürüp akşam yemeği yedirtirlerdi. "A, bu da yabancıymış gelsin, yesin." Annesi, "Cık cık cık!" deyip üzülürdü, "Tek başına gelmiş." diye. Ama burada ben şey o duvarı kıramadım bir türlü. Bu yüzden mesela tanışmaya açık olan insanların olduğu yeri bulmak zorunda kaldım.
Evet. Hı hı. Evet. <giggles> Hımm, bu da çok önemli, yani, sosyal, aaa, ortamlarda t aaa, bir şekilde, aaa, bir arkadaşlık kurmak istiyorsan o, aaa, gittiğin, aaa, yerin organik yapısı ve insanların gerçekten, aaa, hani, yeni insanlarla arkadaş olmaya ne kadar meyilli olduğu da önemli. Belki de böyle yerler bulamadın ya da kültürel olarak, aaa, farklılıklardan dolayı, ya, o, aaa, ya o o bariyeri kur ııı, kırmak, aaa, insanların arasındaki o duvarı aşmak, aaa, kültürden kültüre de değişiklik gösterebilir. Belki de senin kendi ait olduğun kültürdeki alışkanlıklar ve gitmiş olduğun ülkedeki alışkanlıklar farklı olduğu için, hani, aaa, bir yandan insanların beklentilerini karşılayamadığın için, aaa, belki de, aaa, ya, çevrim içi uygulamalardaki bulduğun arkadaşlıklar, hani, senin bu a anlamda işini kolaylaştırmış olabilir. Ama bir anlamd Evet. Ama bir anlamda da, ya, bütün insanlar, hani, düşünsene, aaa, hani, bir Bir kolay yolu var, aaa, bir şey yapmanın bir de zor yolu yo var bir şey yapmanın ve, hani, kolay yolu yaptı ko kolay şekilde, aaa, başarıya ulaştığında, hani, bunun mahiyeti biraz daha düşük oluyor mu sence? Yani, iii, bu hayatta da böyle. Bir şeyi kolaylıkla başardığın zaman, aaa, hani, ko kolay gelen kolay gider, aaa, mantığıyla ya da Evet, ya ya da bir şeye, böyle, çok emek verdiğinde, onun karşılığını aldığında o gerçekten senin hayatına, böyle, daha çok anlam katar. Ya ya bu bunun böyle olduğunu düşünüyor musun? Ya da bu, aaa, çevrim içi uygu a a kurduğun arkadaşlıklar için de geçerli mi? Yani, geçerliyse eğer bu arkadaşlıkların aaa, gerçekten yeteri kadar, böyle, aaa, gerçek bir bağa dönüşmemesini beklersin. Ama senin hayatında da, böyle, s sevgili yap ya, şu şu an eski sevgilim dediğin için anlıyorum ki, hani, gerçek bir bağa tam olarak dönüşmemiş çünkü bir de bir şekilde bitmiş, yani.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Çok. Evet. Evet, evet. Önemi azalıyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yok, şu anki sevgilimi tanışma uygulamasından buldum. Yani, arkadaş olarak başladık ve konu sevgililiğe geldi. Aralıkta da mesela aile tanışması olacak.
A! O zaman, ya, s senin için çevrim içi a ya, arkadaşlıklar gerçekten gerçek bağa, aaa, dönüşebilen Hı hı. Ya buna inanıyorsun dönüştüğüne. <chuckles>
Hı hı. Dönüştü. <chuckles> Ama Ama şöyle bir şey mesela, eee, 100 kişiyle yazmayı, konuşmayı deniyorsun ve, emm, yani, çirkin bir süreç aslına bakarsan. Yani, çok da hazzetmediğim bir süreç ama mecbur kaldığım bir durum olmuş oldu. Eee, yani, 100 kişinin kaçıyla, birisiyle gerçek bağ kurmuş oldum, o da sevgilim. Bu arada, ııı, ben kendi cinslerimle de görüştüm, karşı cinslerle de görüştüm, topluluklara da katıldım çünkü buranın tanışma uygulamasında, eee, bütün bu hizmetleri veren şeyler var ama, ııı, bib yani, garip, eee, ııı, böyle, bara, kafeye, parka gittiğinde bağ kuramıyorsun. Çünkü o insanlar Sen kimsin? Tanışmaya kapalısın. Onların giriş kapısı orası değil, uygulama, yani. Bilemiyorum.
Evet. Hımm. Evet. Ya, uygulamanın varlığı mı sence insanları bu tarz böyle, eee, barlarda, kafelerde, eee, tanışmaktan alıkoyuyor. Yoksa, eee, bu gerçekten doğal, eee, bir süreç mi? Yani, insanlar, böyle, barda, kafede, hani, eskiden, aaa, bu daha mı o olasıydı? Şu anda bu uygulamaların varlığı insanların, aaa, bu eğilimlerini mi azalttı? Yani, bu bunu buna tam emin olmak birazcık zor gerçekten. Eee
Hı hı. Hı hı. Tabii, bir yandan da ben şeyi tecrübe etmedim. Eee, iş Ya, barda, kafede tanışma olaylarına ben yetişemedim. Ben, zaten ergen olduğumda, eee, tanışma uygulamaları vardı. Ya da, işte, böyle, eee, çevrim içi platformlar vardı. İnsanlar artık ordan tanışıyorlardı. Ama, eee, mesela geçtiğimiz günlerde çok hoşuma giden bir olay oldu. "Onun da tadı farklıymış." dedim kendi kendime. Eee, böyle internetten ya da herhangi bir yerden benimle, işte, çıkmak için diyeyim, eee, şimdi date deniliyor ama çıkmak için yazan birisi olmak yerine, eee, işte, karşıma çıkıp, hayatımdaki kişiyi de bilmiyormuş tabii ki, eee, Azeri bir Türküydü o da. "Ya, çok tatlı bir insansın, gerçekten ben de ciddi bir ilişki arıyorum. Eee, ikimiz de yurt dışındayız. İkimizin de ana dili Türkçe. Eee, bir tanışmak isterim seninle." demesi mesela benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok ayrı bir, eee, cesaret istiyor ve ayrı bir his, yani. Onun karşısında, hani, mesajı görmezden gelebilirsin sana böyle bir mesaj atıldığında ama karşındaki adama ne diyeceksin? Eee, hani, hayır diyeceksin ama nasıl diyeceksin? Bunlar çok, eee, güzel duygularmış, onu fark ettim.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Ama bir de bu şeyin, hani, aaa, hani, bu mesaja cevap vermek için senin de o an böyle bir, eee, di sevgiye ihtiyaç duyduğun bir an olması gerekiyor t belki de. Yani, o anda o mesaj olduğunda bir anlam kazanıyor. Yoksa bi bir taraf, eee, se sevgiye aç olduğunda, diğer taraf kapalı olduğunda ya ya bir de mesela neden, yani, hani, neden, aaa, neden sen? Ya da sadece bunu fotoğrafına bakarak mı, eee, ha hani seninle çay içmek istediğini ya da seni tanımak istediğini anlıyor. Hani, birazcık, aaa, a ağa haya ya s sosyal yaşamda t bir şekilde o enerjiyi hissediyorsun, yani, aaa, hissedebiliyorsun ama, hani, aaa, sosyal uygulamalarda, çevrim içi arkadaşlık uygulamalarında bu birazcık da, aaa, dediğin gibi yapay olabiliyor. Ama, ya, hayat, aaa, rastgeleliklerden ibaret. Aaa, aaa, ya, se senin mesela şu anki erkek arkadaşını normal bir sosyal ortamda belki sos bu çevrim içi arkadaşlık uygulamaları olmasa bulabilmen belki de imkânsız. Çünkü yaptığın hobiler belki çok farklı, gittiğiniz yerler belki de çok farklı. Sen, belki şehrin bir tarafında, o bir tarafında oturuyor. Ya bu, aaa, a ya, hani, 2 ucu olan ve, ya, 2 ucunun da böyle doğru ya da yanlış diye karar veremeyeceğin, aaa, bir noktaya gidiyor diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun?
Evet, evet, evet. Hı hı. Kesinlikle. <giggles> Evet. Kesinlikle. <giggles> Eee, ben de sana bu noktada katılıyorum. Bu yüzden de her 2 kişinin de niyetinin, ya her 2 grubun da olabilir bu arada, eee, dediğim gibi çok güzel arkadaşlık grupları da gördüm orada, niyetinin birinin, işte, eee, bulunduğu ortama birini almak, birinin de ortamını değiştirmek ya da yeni birini hayatına katmak gibi niyeti olmalı. Eee, böyle diyorum.
Evet. Doğru, doğru. Aaa, şeyde de baktığında, aaa, ya bi bir yere gittin be ya belki de böyle sosyal o ortamlar, aaa, yapılmalı ya da o organizasyonlar yapılmalı. Hani, ı ı sosyal ortamlarda, hani, aynı, aaa, hani, çevrim içi uygulamalar gibi ama bunu böyle reel hayatta yapabileceğin, aaa, ge gerçek hayatta yapabileceğin şekilde, aaa, organizasyonlar düzenlenebilir belki de. Eee
Evet. Gerçek hayatta, evet. Ben, çok keyif aldım bu muhabbetten.
Ben de çok keyif aldım, teşekkürler anlattığın deneyimler için. Sen de kendine iyi bak, bay bay.
Kendine iyi bak, hoşça kal. Bay bay.